Então, assim, eu acho que tá equilibrado. Acho que é só você realmente, assim, não aumentar esse tempo de videogame e realmente colocar ele numa
É verdade. É.
numa s tipo assim, numa agenda, né, numa programação diária para que você consiga relaxar
Sim. Ah, que legal. Interessante. É, verdade. Faz sentido. Você até, eh, falou sobre E e eu isso as coisas que você trouxe. E aí me faz pensar o seguinte: talvez, é uma percepção minha, né. Talvez, se eu conversar aqui com a minha esposa, ela consiga até me dar um feedback t eh, mais positivo, né? Eh eh, pode ser que eu esteja me cobrando mais do que deveria a respeito disso. Porque ela também tem o os momentos de diversão.
nesse período, né? É. É, pais novatos se cobram muito. <laughs> Sempre assim. No 1º,, é sempre assim. Aí, já no 2º, já se arrepende do que não fez lá no 1º, né? “Ah, eu larguei meu videogame, larguei isso.”. E aí acaba ficando estressado. Fi acaba ficando com problemas, né, men assim, de relaxamento. Porque não não não tem um hobby, né. Não relaxa durante o dia, né?
É verdade. E Ah, é bom saber. Uhum. Sim, é, ela tem a diversão dela.
E a gente tem que relaxar. Tem que ter um tempo para gente.
Sim. Eu eu percebo que faz faz diferença. Porque, eh, eu quero fazer isso, mas eu eu me sinto culpado. Mas ela fazendo, eu não sinto, eh, que ela tá fazendo errado, né? Ela ela gosta de colorir e tudo. E ai, Um v eu vou conversar com a minha esposa. Vou fazer junto com ela esse esse planejamento, né. Colocar em uma agenda. Porque eu acho que vai funcio super funcionar com a gente, porque a gente gosta mesmo de ter tudo planejado a respeito de de horários. Até pra saber a se demanda de quem que é e tal.
Ah, que bom que vocês gostam.